بما أن التكنولوجيا بقت حوالينا في كل حتة سواء كبير أو صغيّر بقى بيستخدمها. أنت بتحس إن التكنولوجيا قرّبت العيلة من بعضها والّا بعدتهم؟
بُصّي، التكنولوجيا دلوقتي يعني آآ، اس مستخدمة كأنها المفروض إن هي تقرًّب الناس، ولكن أنا شايف إن هي في الفترة الحالية اللي إحنا فيها دي لأ، هي بعدِت الناس أكتر ما قربتّهم.
امم، طيب إمتى إمتى بدأت تفكَّر مثلًا إنك تحط حدود لاستخدامها، يعني سواء موبايل أو إنترنت في البيت عامةً؟
آه امم. بُصّي، أنا يعني هاحكي لِك موقف، هو ده اللي خلاني فعلًا أحس إن احنا إن احنا في البيت عندنا في حاجة غلط. آآ، كنت مَرّة كده جاي من الشغل بقى وت ويعني وكان يوم خميس وكده، فكنا مبسوطين بقى عايزين إيه ن نقضّي مثلًا نتفرج على فيلم مع بعض أو كده
امم. جميل.
فرجعت كده لقيت البيت عبارة عن يعني كُلّ كُلّ حاجة متلخبطة فيه. آآ، ال كُلّ حاجة بقى التراب ومش البيت مش متنضّف، المطبخ مليان مواعين، ال ال آآ، يعني كُلّ واحد مس يعني في عالم تاني. ب دخلت ك على كُلّ واحد في البيت عندي في الأوضة بتاعته، كُلّ واحد ماسك التليفون عمال يتفرج أو يقلِّب في الريلز والحاجات اللي زي كده. <tsk> فلقيت لأ يا جماعة، ده في حاجة غلط، في حاجة مش مش طبيعية في البيت. أنتم سايبين البيت كده وإحنا متفقين النهاردة يعني نرتب البيت وكده عشان نتفرج على فيلم مع بعض ونتجمّع مع بعض، لأ
امم. امم. صح فعلًا. امم. يبقى اليوم كله سوا مع بعض.
لأ ما فيش حد مركّز في أي حاجة، كُلّه سرحان في موضوع إن إحنا نبقى ماسكين التليفون ومبسوطين بيه وخلاص.
طب أنتَ بتحس على كلامك إن كده التكنولوجيا أخدِت الناس زيادة عن اللزوم؟ خلّت العيلة أو الأسرة عامةً بقِت أقل دفء أو أقل ترابط؟
طب أنا شايف آآ إن هي آه خلّت العيلة ما بقاش فيها ال ال ال ال الإحتكاك بتاع زمان والترابط وال والتعاون بتاع زمان، وعايز أقول لِك برضو إن ما بقاش في مهارات حوار زي زمان، يعني الناس زمان ممكن تتكلّم معاك بقى وتاخد وتدِّي معاك في الكلام بشكل كويس، لأ دلوقتي ما ما فيش، دلوقتي الناس كلّها اللي ع تلاقي عنده رهاب اجتماعي من كتر ما هو ممكن تلاقيه بُصّي بربنط في ال في التليفون، يقعد يكتب معاكِ وبتاع، بس أول ما تيجي تقابليه والّا حاجة تلاقيه ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض، آآ عشان كده إحنا فعلًا لازم نحط حدود لل للإستخدام التكنولوجيا في ال مع العيلة فعلًا.
امم. بالضبط. <chuckles> طب أنتَ بدأت تبدأ يعني حاولت تبدأ بنفْسك إن أنتَ تستخدم الموبايل مثلًا بطريقة أقل وسط العيلة وأنتَ قاعد معاهم؟ والّا بتلاقي إن أنتَ كمان مش عارف تعمل ده وفي صعوبة في الموضوع؟
أ أنا بدأت بنفْسي فعلًا في الحوار ده، يعني أنا فعلًا عملت سيط حاولت أسيطر على نفْسي، آآ دوَّرت على أي اهتمامات ليّا مثلًا ممكن اشتركت في السباحة، اشتركت في الحاجات الهوايات اللي أنا ممكن فعلًا أفكَّر فيها وأروح تشغل بالي وتشغل وقتي وتشغل طاقتي برضو، واشتركت في موضوع السباحة، آآ فعلًا الموضوع لازم كان يبدأ مني أنا شخصيًا، عشان لمّا ما ينفعش أنا مثلًا أقول لهم يا جماعة بطلوا مس مَسك التليفونات، وأنا أكتر واحد بيمسك التليفون في البيت، ما ينفعش طبعًا.
امم. حلو أوي. صح. صح أنتَ تاخ تكون القدوة قصدك ليهم.
طبعًا بالضبط.
طب أنت ساعات ما بتضعفش وتحس كده بالذنب لمّا تمسك موبايلك قدّامهم؟ ولمّا يبقى كلّ اللي حواليك قاعدين يتكلّموا وأنت فجأة ممكن تمسك موبايلك؟ بتعتبر الموضوع ده عادي، والَّا بتحس إن أنت لأ ِضِعفت وفي ذنب عليك؟
بُصّي ال ال ال كلّ واحد فينا لازم يمسك التليفون شوية في اليوم م مش هاقول لِك لأ، بس بحدود يعني أنا أمسك التليفون ب مش وإحنا قاعدين مثلًا بنتكلّم مع بعض مثلًا، آآ هُم يكمّلوا كلام وأنا أمسك التليفون، لأ دي أنا باعتبرها يعني قلة إحترام للقعدة اللي إحنا قاعدينها مع بعض، ف فإحنا لازم كلّنا يبقى لينا حدود في ال في التكنولو في الإستخدام في البيت، يعني أنت هت هتقعد في البيت النهارده، آآ خلَّص يا عم التاسكات بتاعتك أو الحاجات اللي مطلوبة منك في البيت، رتِّب البيت، ذاكر، آآ اشتغل من ال اشتغل سواء في البيت أو برّه يعني، أم أهم حاجة إن أنت ما ما تخلّيش التليفون ييجي على حاجة آآ ليك أنت، حاجة تخصّك أنت.
إمم. حلو جدًا. صح طب أنت لو كده بتحاول تِخَصَّص وقت مثلًا لإستخدام الشاشات، أو القعدة على التلفزيون أو الموبايل، لو للأولاد للأسرة أو كده، والَّا سايبها مفتوحة؟
إمم. بُصّي لأ أنا عملت نظام يعني هو هو كان صعب في الأول بس إيه، بس لأ حاسّه إن هو دلوقتي حاسس إن أنا الأسرة عندي بقى ليها يعني بقى عندها لغة حوار، يعني فعلًا الموضوع اتطوّر معاهم، يعني أنا مثلًا متفق معاهم إن إحنا نصحى الصبح ما نمسكش التليفون، لإن الواحد بيقعد يصحى كده الصبح يُقع يفتح ال يبقى على السرير لسّه ما قامش لا صلّى ولا غسَل وشُّه ولا عمل أي حاجة، ويقعد على التليفون بالساعة والساعتين، الكلام ده باقوله لِك فعلًا أنا كنت شايفهم كده في البيت، آآ نصحى ما نمسكش التليفون، نغسل وشنا اللي عايز ياخد دش اللي عايز يصلّي اللي عايز يعمل مش عارف إيه، كلّ واحد ي ال نحضّر الفطار، ونحضّر الفطار مع بعض، كلّنا لازم نصحى بدري ونحضّر الفطار مع بعض، عايز أقول لِك إن الموضوع ده خلّانا مترابطين أكتر، إن إحنا نحضّر الفطار ده مع بعض دا دلوقتي يعني في الأول لمّا كان التكنولوجيا مسيطرة ف على البيت هنا، لأ كانت الم كان كان كلّ واحد بيحضّر فطاره مع بع مع وحده، كلّ واحد بيغسل مواعينه لوحده، ما كانش في الترابط ده. آه.
حلو أوي ده. إمم. صح فعلًا. إمم. إمم. حلو أوي ده. إمم. إمم. في بُعد، أيوه.
بس و امم.
طيب ماشي، لو لو حد مثلًا من أفراد العيلة أنت ما يعني ما مشيش تبع الكلام ده وفضل برضه ماشي ورا ماسكة الموبايل، قاعد يلعب على طول بيه، ساعتها أنت بتتعامل معاه إزاي؟
بُصي لأ، يعني كل حاجة ليها حدود عندي في البيت، يعني ما ينفعش مثلًا حتى لو طفل عنده سنتين 3، ما ما ما ينفعش أنت هتستخدم التليفون بتاعك أو اللابتوب بتاعك مثلًا ك كشاب مثلًا أو كطفل مُراهق مثلًا أو حاجة زي كده يا إما هتذاكر بيه، يا إما معاك وقت فراغ بس خلّصت كل الحاجات اللي عليك ومش مطلوب منك أي حاجة تاني في اليوم فممكن تمسكه. أنا مش ما باحبش النظام القهري اللي هو هتمسك التليفون ساعة واحدة في اليوم. لأ، النظام ده هيخليك مُتعطش أكتر للت للتليفون، وأنت كده الممنوع مرغوب، بالضبط كده. ففعلًا لازم الواحد ما ي ما ي ما يمنعش الموضوع منع تام وبرضه ما يفتحهاش زي ما بيقولوا على البحرى كده. لازم الم يعني لازم في نظام، لازم مثلًا زي ما باقول لِك آآ عدم استخدام الأجهزة مثلًا أول ما نصحى وقبل ما ننام بساعة. ممكن نقعد مثلًا ساعة في اليوم نتكلم فيها مع بعض، ساعة كده من غير تليفونات. الغدا طبعًا وال والعشا ده ممنوع إن إحنا ن أو الفطار ممنوع إن إحنا ن ن التليفونات تبقى بعيدة عن السفرة خالص.
حلوة أوي ده. امم. حلو. إمم. الممنوع مرغوب. صح. امم. نمسك الموبايل امم. صح. طَب بما أن أكيد الأسرة أجيال مختلفة، جيل كبير وجيل لسه صغير، بتحس إن المفروض يبقى في سَنّ معيّن للأطفال إنهم يمسكوا الموبايل فيه؟
آه. بُصّي، طبعًا ال النت دلوقتي بقى في حاجات مش مناسبة للأطفال، تمام؟ فطبعًا السِنّ، يعني أنا ما باحبش إن الطفل يمسك التليفون وهو أصغر يعني مثلًا من يعني المفروض يعني بس هو طبعًا صعب يعني، بس أنا باحس إن سِنّ مثلًا 7 سنين أو 6 سنين، ده بداية إن أنت تمسك التليفون كويس. لكن أنا يعني في ناس باسمعها بتعاني، آآ ولادها بقى عندها مشكلة في التو التخاطب بتاع ال مع الناس. بقوا يفتحوا مثلًا يجيبوا الكارتون سبايدرمان ومش عارف، والحاجات دي، بقوا مش عارفين يتكلموا مع الناس. يعني في واحد ع آآ، هنا عنده 4 سنين ما بيعرفش يقول بابا و ماما. متخيلة الموضوع وصل لفين؟! آه، آه، شُفتِ إن الإنسان ما حطش حدود لل للتليفون في ال في البيت، وصّل الطفل إنه هو دلوقتي بيروح جلسات تخاطب عشان يقول بابا وماما.
امم. امم. ألو. صح. امم، 4 سنين، ده كبيرعلى الكلام ده كمان. امم. 4 سنين ده المفروض إنه هو أصلًا خلاص يعني داخل المدرسة أهو.
آه، أيوه، يعني المفروض إنه خلاص يعني ب شوفي المشكلة وصلت فين؟ وكنت كُلّ شوية باقول لهم: "يا جماعة بيمسك التليفون كتير، يا جماعة خلّوا بالكم"، يعني هو جيراننا يعني، كنت باقول لهم: "يا جماعة بيمسك التليفون كتير، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده"، ي يقولوا لي: "يا عم ده كُلّ العيال بتمسك التليفون كده"، طيب أدي نتيجة إن الواحد ما يبقاش في حدود للاستخدام بتاع التكنولوجيا في البيت.
صح كبْرت. امم. دي حقيقة فعلًا. طَب أنت شايف إنه هُم عملوا كده بناءً إن هُم بيريحوا دماغهم أو مش عايزين زن كتير للطفل، فخلاص اقعد على الموبايل، والّا عملوا كده من باب إيه؟
هُم يعني عار عايزين يريّحوا دماغهم فعلًا زي ما أنتِ بتقولي. عايزين اللي هو إيه، هيقعد يبكي يا عم ادّي له تليفون يفرح بيه ويلعب بيه شوية. بس يعني يعني شوفي يعني أنا ف آه شُفتِ شُفتِ الموضوع وصل لفين؟ لأن الواحد ما ما لازم الواحد يبقى في رقابة في الموضوع ده يعني. لازم أبقى أنا متابع ابني أو بنتي مبدئيًا بيمسك التليفون قدّ إيه؟ مبدئيًا ب برضو بي بيتفرج على إيه؟ ما هو يعني ما ما كُلّ حاجة لها حدود في ال في في البيت لازم طبعًا.
امم. بحدود. أيوة. طيب أنت قُلت ابنك أو بنتك في البيت لازم تحط لهم حدود. إزاي بتشجعهم إن هم يستخدموا التكنولوجيا أو الموبايل صح وبطريقة آمنة ليهم؟
بُصّي، أنا عندي نظام اللي هو إيه، أنا ما باحبش اللي هو أبقى مراقبك قدّامك كده. يعني بس ممكن أشوفه مثلًا بيضحك على حاجة مثلًا، أقول له: "إيه أُمّال بتتفرج عليه إيه؟" أشوفه مثلًا بيتكلّم مع حد مث "إيه كلمت مين؟" أُمّال آه، يعني أشاركه، ولكن أنا واخذهم كزملا أكتر من أ أو كأصحاب أكتر من أنا ر يعني اللي هو أحسسهم إن أنا رقيب عليهم بقى، ومتابعهم كُلّ خطوة وخطوة، لإني بالطريقة دي أنا هاخسرهم، وهُم هيخسروني، لأنّه هو كده بقى في كَبْت، فلازم تدّي للطفل أو الولد حريته، ولكن في نَفس الوقت ما ما تسيبهاش كده مفتوحة، لازم برضو يبقى في مراقبة من كُلّ شويّة كده. لازم طبعًا آه، يعني في أنظمة أنا باشوفها في الإنترنت تقريبًا اللي هو بتقفل كُلّ المواقع اللي هي مش مناسبة، والحاجات دي بصراحة أنا شايفها حاجات جميلة جد آه، آه، حاجات جميلة جدًا طبعًا.
امم. مشاركة. صح جدًا. صح. صح جدًا. إمم.. طب هل بتشوف إن التكنولوجيا دي ممكن تأثر على خيال الأطفال؟ يعني دلوقتي الكارتون ممكن في منصات بقيت بت يعني بتشجع على حاجات ممكن تكون مش مناسبة أوي، هل الحاجات دي ممكن تأثر على خيال أط الطفل إن هو يكبر أكتر من سِنّه في سن مش مناسب؟
امم. أنا في ال في مشكلة أنا يعني في هاحكي لِك موقف كده حصل في موضوع الخيالات وكده، أنا فاكر إن في واحد هنا جنبنا يعني طفل يعني كنت قاعد كده مع باباه ومامته وكده، كنا تجمُّع أسري يعني وكده، فعمّال يحكي عمّال يتفرج على الديناصور، الديناصور اللي هو بتاع ال في التليفونات ده، اللعبة وكده، طبعًا الديناصورات منقرضة يعني ما مش موجودة، فجرس الباب رن عندهم، راح، راح هو فتح وعمّال يقول: "ديناصور، ديناصور"، يعني شوفِي الولد؟!
امم. امم. حلو امم. امم. امم. يا نهار! <laughs>
الولد مقتنع إن الديناصور هييجي وهيرن على الجرس وبتاع، لأن هو بيشوف إن الديناصور في ال في ال في ال في ال في التليفون يعني أو في التلفزيون بي بيسلّم وبيقعد وبيلعب وبتاع، شُفتِ ال ال ال الفكرة وصلت له بطريقة عاملة إز آه، الموضوع راح لحتة تانية خالص.
امم. الموضوع راح لحتة تانية، صح؟ صح فعلًا. طَب خلّينا نقول إن التكنولوچيا هي مش هنع يعني الناس ما بتعرفش تبعد عنها 100% هل أنت من الناس اللي ممكن لو قضِّت يوم كامل من غيرها، ممكن تتعب نفسيًا، والَّا بتحس الموضوع مُريح؟
طبعًا. بُصي ما ما اكدبش عليكِ لأن أنا باحس إن أنا متضايق، عايز يعني أنا في الشغل مثلًا عامل نظام ليّا، إن أنا أمسك التليفون مثلًا يعني أذا أشتغل أو أذاكر حتى وأنا باذاكر آآ خ خمسين دقيقة مثلًا شغل أو مذاكرة، وعشر دقايق لازم أمسك التليفون أغيّ أشحن نفسي شوية، أقلّب على حاجات بتضحكني، أرُد على صُحابي، لو في إيميل جا لي والّا حاجة بابص عليه لأن ما ينفعش زي ما قلت لِك الكبّت، الحدود دي، مش معناها إن إحنا نقفل الموضوع خالص، لأ إحنا بنعمل له حاجة اسمها آآ، تحكُم يعني بنتحكم فيها بس بحدود ال المعقول.
امم. حلو جدًا. امم. حلو جدًا. طَب تفتكر ده احن يعني أنت عايز تعمل حدود بناءً على محتوى مثلًا مش لذيذ للأطفال، أو إن هو مدة طويلة ممكن تسبب لهم مشاكل. طَب لو التكنولوچيا بقِت بس كُلّها حاجات إيجابية، تفتكر ده يخلّينا ن ن نق تقعد يقعدوا أكتر على الموبايل، والّا ما لهاش علاقة؟
بُصي أ حتى لو التكنولوچيا بقِت كلها إيجابية، لازم الإنسان برضه يحتَك بالناس، ويتكلّم، ويغلط في الكلام عشان يتعلّم، لأن يعني إحنا الجيل اللي إحنا فيه ده كله، ما عندهوش مهارة التحدُّث، التحدُّث ده ما بَقاش موجود. كله بقى ممكن يعني يتكلّم معاكِ زي ما هو عايز في ال في التليفون لكن ييجي على الك وِش لوِش كده، يبقى ال موضوع الرُهاب الاجتماعي ده بقى مُنتشر أوي فلأ ما آه.
امم. يعني أنت شايف إن الموبايلات ممكن تقلل ال يعني التواصل الاجتماعي، وإن الشخص ما يبقاش عارف يتكلّم كده، فلازم يتعلم آه دي فكرة فعلًا، دي حقيقة.
التواصُل بتاع الناس، بالضبط كده، آه. آه.
ده كلام حلو، طب أنت لو قدّامك إنك هتنصح حد إن هو يحط حدود للتكنولوجيا، هتقول له إيه؟ يعني لو أب أو كده للأسرة هتنصحه بإيه؟
هانصحه أول حاجة إن هو يبدأ بنفْسه تمام، يبقى فعلًا هو بيتكلّم وهو زي ما باقول لِك يعني مسنود كده مش بيتكلّم كده في الهوا وخلاص، ثانيًا آآ يبدأ الموضوع بمثلًا تغيير لمُدّة جرّبوا لمُدّة أسبوع، هتلاقوا فعلًا لو حطيت حدود آآ ليك ولغيرك في البيت، هتلاقي فعلًا العيلة بتاعتك فعلًا بقى زادت ترابط، هتحس بقيمة العيلة، وما تضغطش على نفْسك وعلى ولادك، يعني م ابدأ بت بالتدريج برضو، يعني ممكن النهارده يا جماعة هنقلل التليفون 3 ساعات، النهارده مثلًا هنتفرّج على الفيلم مع بعض، إحنا كده استخدمنا التكنولوجيا ولكن مع بعض، أنتِ فاهمة إزاي؟ الحاجات دي كلّها ب بتقرّب الأسرة من بعض، وما ب وما بت ما بتخلقش ما بينهم فجوة، لإن الفجوة دي ساعات بتتخلق بسبب ال الكبت اللي بيتعرّض له الولاد، طبعًا تراقب الولاد وتراقب ال ال أطفالك، بس مش مراقبة اللي هو إيه، وريني أنت بتتفرّج على إيه، لأ ممكن تراق ت ت تتابعه مش تراقبه، تتابعه هو أنت بتعمل إيه كلّ كده، عشان هو لو في مشكلة فعلًا يرجع لك.
إمم. حلو. صح فعلًا. أيوه. صح. صح فعلًا، عامةً الكلام كلّه كان شيّق وإيجابي، وأتمنى كلّ أسرة تعمل كده. شكرًا جدًا للكلام ده.
آه. العفو.